Mm.
Ah, ayun 'yun na 'yung pinakahuli nung 2019, oh 'yung mga computer shot ay, computer shop, 'yung kasagsagan ng computer shop 'yun na 'yung huli, tapos 'yung mga sinehan sa SM 'yan, kasagsagan pa nun, eh. Tapos nung nag Covid na wala na, oo.
Hmm. Hmm. Oo, kasi ano rin um, personal business rin namin 'yung ano computer shop. Tapos, nawala rin siya, hindi na rin siya masyadong dinudumog ng mga bata pagkatapos ng pandemic. <chuckles> Naapektuhan 'yung business namin.
Hmm, ay, ah, talaga ba? Kaya nga, pero nung twenty nine pero nung 2019, active 'yan.
Oo, noon, ang daming bata dito sa amin sa paligid, tapos pagtapos ng pandemic parang naw nawala na rin sila lahat tapos may ano na, may kaniya-kaniyang cellphone na.
Active pa, oh 'di ba sabi ko sa'yo, eh. Wala na, wala na, oo. 'Tsaka kasi ngayon 'tsaka kasi ngayon 'yung ano ng mga kompyuter matataas na rin, 'di ba? Mga papormahan na rin, 'yan nagba dun na kasi lahat nagbago.
Mm. Ib oo. Kailangan na ng ano mamahaling graphics, ganun.
Mamahaling kompyuter ang kailangan mo para makapag-tayo na nang kompyuter shop, pero iilan na lang. Siguro sa ano, ah, sa Metro Manila meron pa naman siguro, pero siyempre 'pag Metro Manila, eh, maano 'yung mga kompyuter diyan, ah, mga mamahalin 'yan, siyempre.
Oo nga, eh. Mm. Depende rin sa ano lugar kung ano, kung maraming bata dinudumog pa rin.
Oh sa lugar sa prus sa prob oh, sa probinsya kasi bihira na lang. Nasa province ka ba o Metro Manila?
Mm. Probinsya. Mm. Pero ayun nga, dahil dun parang ang mga bata rin dito ang aga-agang nagma-mature parang puro gadgets na lang, ayaw na nila ng ano <chuckles> oo, ayaw na nila ng mga computer shop games.
Ah, probinsya, oo 'di ba? Ah, ayun. Mhm. Gadget at cellphone na lang ano? Gen Z. Mga Gen Z ika nga nila, Gen Z sabi nila.
Oo. <chuckles> Ang bilis tumanda ng mga bata ngayon.
Mm, 'tsaka iba 'yung mga ugali ng mga kabataan nga kung ba batang 90's ka ba?
Hindi.
Ay hindi, ah, ano ka na ah, oo ayun nga ano, talagang iba kasi 'yung mga kabataan ngayon.
Thirties na ako.

Oo nga, pero sinasanay na rin nila, eh, I mean maganda rin naman talaga turuan sila ng Ingles pero ganun nga, mas maraming Ingles kaysa sa ano, lengguwahe natin.
Oo, oo. Oo, eh, ganun. Mhm. Ay ganun, ganun talaga kasi kailangan natin, eh, ah, 'yan kasi yung ano, eh, ah, inter yung pang yung language pang buong mundo, eh, kaya nga dala sa'tin ng Amerika 'yan.
Oo, totoo. Mm, totoo 'yan yun yung rason na tinuturuan talaga ng ate ko ng English yung anak niya.
Henyo, oo. Mhm, ayan yung communication natin sa ibang lahi, 'di ba?
Totoo, mas marami ring makakaintindi sa'yo 'pag alam mo talaga yung English na lengguwahe kaysa yung nakagisnan natin.
Mm, kasi ya yun yung mga ginaga oh, 'yan yung mga Pilipino 'yan mga Pinoy, ah, yun yung 'yan nagagamit nila yung English sa ibang bansa kasi kung wala kung 'di tayo nagi hindi maru kung hindi tayo marunong mag English pagtrabaho sa ibang bansa, 'di ba?
Mm. Mm, totoo.
Hmm, ayun.
At 'tsaka kahit saan ka magpunta maiintindihan ka talaga sa mga tao, 'pag nag-iingles ka hindi yung parang Tagalog lang talaga yung alam mo, hindi ka maintindihan ng ibang bansa n'yan
Mhm. Mhm, mhm, totoo.
Yung mga foreigners na pupunta dito, ganun. Walang makakaintindi sa'yo.
At 'tsaka yun ano, oo. May mga ano ka pa ba mga simpleng gawain ka ba na nagturo sa'yo na isang yung mga mahahalagang aral sa buhay at ano baka may mai-share ka.
Hmm, sa, sa experience ko wala naman, hindi pa naman gano'n kataas yung experience ko bata pa talaga ako <chuckles> 20s. So, wala pa akong gano'n experience talaga, ikaw ba?
Mhm, mhm, hmm. Talagang ano. Malap eh, sa'kin naman, eh, ah, siyempre bilang ano, 'no, ano pa nay batang 90s at sa 30s na rin.
Mhm.
Ah, ah, 'pag dumating ka rin sa mga ganitong edad marami ka pang ano sa ngayon na bata ka pa, marami ka pang mararanasan na sa buhay na yung nand'yan yung siyempre yung stress, problema 'yan madadaanan mo 'yan.
Oo. Totoo. Mm, totoo marami pa 'kong haharapin, kaka-graduate ko lang rin kasi.
Oo, ah. Mhm. Hmm.
So, ngayon lang ako nakakaano. Ngayon pa totoong buhay. <chuckles>
Oo marami ka pang ano pa, hap pa eh, kaaya, eh, habang b bata ka pa marami kang pa marami ka pang pagdadaanan.
Totoo.
Hmm, sa bu ayan.
Okey lang naman yun sa'kin.
Mhm, so, oy, ayun nga ano.
Mm.
Ah, maraming salamat sa ano sa oras mo, yung mga binahagi mo kahit sa maikling oras na pag-uusap natin sayang bitin ano, sana sa susunod magkausap ulit tayo, oo.
Ikaw rin. Mm. Ikaw rin maraming salamat din sa-'yo totoo. Sige salamat, salamat sa oras mo. Ingat, sige, salamat.
Ah, sige, ah, ingat ano. Okey sige. Oh, sige.

Ano, wala na kasi akong ibang ano, kasi parang nasa loob lang ako ng bahay most of the time. So, parang pagse-cellphone lang din, yung pagti-TikTok.
Hmm. Hmm. Hmm, parehas kita, oo.
Mhm. Ikaw rin? Mahilig ka rin magtambay do'n?
O, oo Ako kasi hindi naman ako naglalalabas na ano, eh, ah, a hindi ako naglalabas, eh, oh.
Hmm, hindi ka mahilig lumabas?
Kumbaga taong m pagka ayan, na nasa sa family ko lang 'pag talagang alam mo may family na rin kasi ako, eh, may anak ako. Pagka sa bahay lang ako, bahay lang ako talaga, kasama ko lang sila. Oh, nag-i-spend lang ako ng mga ayun, haharap ako sa computer, sa cellphone ganiyan, pagka may gagawin lang na gawaing bahay yun, kik dun ako kiki kikilos, ganiyan. Hindi ako hindi ako masyado kasing ano, sa'kin kasi hindi ako masyadong nakikihalubi <chuckles> halubilo sa mga ano, oo.
Mm. Oh, talaga. Mm. Mm. Maganda rin 'yan, eh. Hmm. Mm. Hmm, ako rin pero 'pag ano, 'pag mga weekends, I mean weekdays minsan kasi parang lumalabas din ako kasi parang mababaliw rin ako 'pag straight na ako nasa bahay, <chuckles> wala akong kausap. <chuckles>
Do'n. Hmm. Hmm, sabagay. Eh, kung ikaw lang naman, eh, siyempre mabo-bored ka.
Oo. Pero nandito naman yung pamilya ko, mama at papa ko lang yung ano, kasama ko. So, ayun, minsan gusto ko rin ng ano, mga taong nasa labas. Yung parang yung iba naman yung nagpapasaya sa'kin, hindi lang yung cellphone ko, <chuckles> kaya minsan lumalabas ako.
Mm. Hmm, mm. Oo naman. Siyempre naman siyempre naman bilang, ah, eh, siyempre ikaw, ah, bilang babae siyempre, ah, kailangan mo rin lumabas-labas, siyempre. Eh, ah, kung malay mo, eh, 'pagka sa paglabas mo, 'di ba, makikita mo si special someone, 'di ba yung mga, ah, 'di ba, o oo.
Mm. Hmm, mm. Ay, hindi na ako nun okey na ako nun kasi may special someone naman ako, binibisita ako dito. Oo, <chuckles> isa rin yun. Isa yun sa mga nagpapasaya sa'kin araw-araw.
Ah, yun na ay, yun naman pala, eh, 'di ba? Ah Oo, 'yo Oo, tama, tama. Ah, yun 'di ba si partner, nandiyan naman si partner,'di labas-labas din 'pag may time, 'di ba? Oh, mag-mall, sa park, 'di ba marami, maraming paraan para, ah, ayun ano, pagka wala tayong masyadong ginagawa, yung
Mm. Mm.
Yung makasama yung special someone natin, 'yan. Ah, importante 'yan talaga.
Oo. Oo, mas maganda nga yung nasa bahay lang, tapos kasama yung mga special someone, gaya mo, 'di ba? Mm.
Hmm. Oo. O, yan, bonding lang, bonding, ya ayan, ganiyan, kumain sa bahay, 'di ba? Magluto o kaya umorder sa labas, 'di ba? O 'di manonood kayo ng Netflix, 'di ba? Mga yun, mga marami maraming bagay. Eh, ganun lang naman, eh, 'no, ang buhay natin.
Oo nga, eh. Oo. Mm. Oo. 'Yan din ngang ano, isa namin sa pinagkakalibangan ng aking, you know partner, yung Netflix. Kakatapos lang namin nung ano, Incognito. <chuckles> Napanood mo ba yun?
Mhm. Hmm. Ay, incognito. Ay, hindi ko hindi ko masyadong pinapano 'di 'di ko pinapanood yung Incognito, yung kay 'yan ba yung kay ano, kay Daniel Padilla at tsaka yung kay Ian Veneracion?
Oo. Mm, 'yon. Oo, tapos na yung sit kakatapos lang din namin.
Tapos na ba 'yan, 'di pa? Ay, ending na, ah, ay, hindi, yung series tapos na?

Oo.
Ay, tapos na ba?
Oo, tagal no'n.
First, ah, sa Netflix, pero yu 'yung hanggang 'yung episode niya marami pa? Hanggang last na 'yun? Ay, wala na din ba?
Hindi tapos na rin. Bago lang Last month ata, na wala na 'yun last month, oo. Hmm, 'yun 'yung nagpapasaya sa'min 'yung parang wala kaming ginagawa sa bahay, 'yun nag nonood lang kami ng ano, teleserye sa Netflix.
Sayang 'di hindi ko napanood, eh. Dati kasi 'yung mga 'yan, hmm. Mm, dati kasi 'yung mga 'yan ano 'yung mga teleserye dati talagang 'yung andiyan pa 'yung di ba, ABS, ABS 'yan, di ba, Channel 2? Talagang Prime time 'yung s gabi, aabangan 'yung mga 'yan, eh.
Mm, <smacks lips> eh, ya Oo nga, eh.
Eh, ala na masyadong 'yung Batang Quiapo na lang yata. Dati talagang teleserye time, eh, ano ngayon ala na, eh, talagang Netflix na, do'n na nila nilalagay, eh.
Oo. Oo. Pero madalas kasi sa mga tao ngayon, hindi na talaga 'yung nag-aabang sa TV, alam mo 'yon, kasi parang
Oh, 'yung dati ano, 'yung no'ng araw ano.
Oo, noon 'yung mga teleserye, oo, sa TV talaga.
'Yung mga teleserye talaga, ano? Oh, ya o 'yan, 'yung 'yung mother ko, ala na kasi 'yung mother ko, no'ng nabubuhay 'yung mother ko talagang kasagsagan ng mga teleserye no'n sa Channel 2, Channel 7, 'di ba, 'yan, 'pag gabi ano.
Mm. Oo. Ngayon kasi napaka-high-tech na, hindi mo na kailangan abangan 'yung ano, <chuckles> puwede ka na manood sa Netflix na lang mga replay.
Eh. Mga high-tech na kasi. Oo, totoo 'yan. Oo, mga nag nagbago na kasi simula no'ng, ano, lalo na no'ng nag nag-COVID, 'yan mas lalong nagpabago sa buhay natin, eh, no'ng nag-COVID no'ng twenty twenty, twenty twenty Tama?
Mm. Oo, 'yun talaga. Mm. Tama. 'Yun 'yung parang nawala na ng, ano, mga tao, connection sa parang totoong buhay, nasa online na lahat. <chuckles>
O, ayun. Oo, wala. Oh, eto lang, ah. Eto lang, masa ah, maano ko lang ano, mabanggit ko lang, 'yun nga ano no'ng 2019 parang siya 'yun 'yung pinaka-last, eh. Kung ma kung pamilyar ka sa mga computer shop.
Mm.